Halo, Mbak, selamat pagi.
Ha halo juga, selamat pagi juga Kak, apa kabar?
Iya. Baik, alhamdulillah baik, kalo Mbak sendiri apa kabar nih?
Alhamdulillah baik, sehat.
Iya. Di sana cuacanya gimana Mbak?
Di sini alhamdulillah ya cerah untuk mengawali hari dan awal minggu ini.
Ngeri ya. Oh, gitu ya, kalo di sini tuh, eee, cerah juga dan cukup berkabut juga tadi sih cukup dingin. Iya, begitu. Ngomong-ngomong soal cuaca nih gimana kalo kita ngomongin soal jalan-jalan dan petualangan nih. Kayaknya cocok juga cuacanya buat jalan-jalan ya kan? Iya, iya, aku pengen tau nih Mbak, Mbak ada cerita lucu gak sih tentang, eee, cerita lucu yang pernah Mbak alami saat traveling atau jalan-jalan? Bisa diceritain gak?
Oh, gitu, oke oke oke. Oh, boleh boleh boleh. Iya, ya ya ya. Mmm, ta ada sih, ada kalau, eee, pas sama jadi aku pernah gitu jalan-jalan sama temen aku gitu kan. Eee, terus kalau sama temen-temen itu kadang tuh ada aja ce eee, pengalaman yang, eee, yang dialamin gitu ya yak entah itu heeh. Entah itu ken kesasar gitu kan, misalkan kayak kadang suka ngide gitu walaupun kadang pakai Google Maps gitu ya, kadang suka, eee, salah gitu kan. Terus pernah juga, eee, kayak ketinggalan pesawat juga pernah. Itu
Hmm. Iya iya. Yang lucu, heeh, sedih, senang. Oh, iya, iya. Mhm. Betul betul betul. Oh, iya. Oh, iya, itu hal yang menyedihkan kayaknya dan konyol juga sih ketinggalan pesawat.
Iya, itu, gagalnya sebenernya sih, eee, karena ininya sih, apa si, eee, MRT-nya gangguan gitu. Kereta yang menuju bandaranya heeh, terus akhirnya ketinggalan pesawat, jadi terus
Banget gitu. Oh, MRT-nya gangguan? Waduh. Iya, ya.